Bale, anong paborito mong, ah, memorya mula sa iyong pagkabata?
Sa Pag-uusapan nating 'yan, ah, mas gusto ko 'yong una, 'yong elementarya ako na lugar na kinalakihan namin. Tapos siyempre no'ng nag-high school ako, kasi 'yong sa lugar na kinalakihan ko, ah, 'yong inupahan namin, eh, medyo marami akong kalaro kasi at ka ka-batch kumbaga, kahit hindi ko sila kaeskuwela.
Ayan. Sabagay. O, mga kababata mo talaga, ano?
Totoo at ah, kami'y nakatira kasi sa parang, di ko nga alam kung saan ba makakategorya 'yun kung apartment o compound. Kasi marami kaming nangungupahan, kaya mga panahon ng ano yata 'yun, kung 'di ako nagkakamali, is sa 90's, oo, 'yon. Talagang aktibo na akong makipaglaro no'n.
Halo-halo. Ayan, sobrang active na pala no'ng bata palang, eh, 'no? Pero sino 'yung, ah, madalas mong kasama sa mga masasayang alaala no'ng bata ka, ah, kumbaga, 'yan, kaibigan mo ba, ka mga pinsan, mga kapatid?
Mm. Mm, ano yung mga kalaro ko kapitbahay tapos, eh noon kasi meron akong, ah, kababatang pinsan na, eh, pareho kaming mga walang, ah, talagang sariling bahay. So, nangungupahan. So, may mga panahon na lumilipat-lipat kami at pag yung nataon na wala munang malipatan, eh, makikitira muna kami sa kanila. Tapos minsan sila naman makikitira sa'kin sa'min. So, kaya nagiging siya yung naging kalaro ko rin 'yon bukod dun sa mga kapitbahay namin. Kaya, eh
Ah, okey. Kumbaga siya yung palagi mong kasama, siya mo yung palaging, ah, kalaro, 'di ba?
Mm. Oo, kumbaga bukod do'n sa mga talagang kapitbahay namin, siya talaga. Kami 'yong talagang kunyari magtutulog-tulugan para pagdating ng 4:00 puwede nang lumabas, <chuckles> ayun. Oo, siyempre ganon naman noon, eh.
Ayan mga hapon, 'no? Kasi med 'yong ibang, ah, ayan magulang, 'di ba, parang, ah, kung gusto mong maglaro sa labas, matulog ka muna ng hapon, 'di ba? 'Yong mga ganyan, oo. Pero ano 'yong mga, ah, larong pinakapaborito niyo noon at saka bakit? Ayan.
Tama, ganun talaga. Ayan. Yung mga paborito talaga namin yung, <tsk> ah, tumbang-preso, yung
Ah, mga classic.
Mga taya-taya, tapos yung, ewan ko kung pamilyar ka do'n sa football, yung sinisipa yung bolang plastic na tema ng laro, eh, parang parang baseball kumbaga na may ise-save ka rin na may kada base 'yan, eh, yung pakorteng diamond. 'Yan. Tsaka yung, ah, sipa, 'yan, sa o ba yun, block 1, 2, 3, patintero, luksong-baka. Yun yung mga ano, talagang laro noon, eh. Bukod sa gumagala kami. <chuckles>
Ah, okey. Kaya nga. Parang mga classic na langit-lupa eh, 'no? 'Yong mga ganun.
Ayan. Oo. Oo, langit-lupa. Oo, buti nabanggit mo yun at isa 'yan talaga sa mga paboritong tsaka taguan, 'di ba? Yan. Yung mga gusto naming nilalaro. Bukod do'n, eh
Oo, ayan, taguan. Yung mga tipong magbibilang pa talaga, 'no?
Mm. Bukod pa do'n ay kami'y umiikot-ikot din. Namamasyal, ganun, at do'n may kaakibat din na libangan 'yon. May <chuckles> may nagagawa pa rin kaming libangan habang nag-iikot ng kada kalye.
Ah, gano'n ang galing naman. Eh, may mga lugar ka bang, ah, gustong balikan mula sa, ah, 'yong kabataan?
Hmm. Meron
Kunyari, ah, ayan sa, ah, Luneta, sa kunyari restaurant, simbahan, kumbaga parang ano talaga yung lugar na gusto mong balikan, if ever?
Ah. Yung ano talaga, para sa'kin yung yung plaza nong araw sa'min, sa aming barangay. Kasi yung Plaza sa'min mayroong ano, eh, la palaruan, eh, yung may slide at ang slide nun maganda aakyat ka sa gitna, paikot yung hagdanan tapos sa tuktok nun, mayroong mga 4 kung di ako nagkakamali na slide. So, magkakaibang direksyon kumbaga pa-cross kung titingnan mo sa upview. Tapos medyo mataas-taas din 'yon, kung di ako nagkakamali mga isa't kalahating palapag din 'yon o dalawang palapag, eh, ganon ka-ano nun, tapos meron yung
Hmm. Ang galing naman. Mataas din kahit papaano, ah.
Oo, para sa isipin mo sa bata, 'di ba, matatakot ka talaga gano'n kataas, eh, pero syempre
Oo, medyo nakakalula na 'yan.
Mm. Tapos siyempre, eh, aktibo ka wala kang iniisip, mm. Tapos meron pa kasing swing do'n yung lambaras na korteng bilog na malaki 'yon na, ah, puro bakal na pabilog yung haha mahahawakan mo. Pwede kayong umakyat, ang nilalaro namin din do'n mataya-taya. So, para kaming mga gagamba na <chuckles> nag-aano.
Kaya nga, eh, 'no? Tsaka ang dami rin palang ano, ah, dami rin talagang, ah, puwedeng ano, ah, ayan tulad nga ng mga slides, yung mga swing parang halo-halo na, 'no, parang, ah, sama-sama na talaga yung mga puwede mong paglaruan. Ayan.
Hmm, 'yon ang paboritong Mm. Oo. Sobrang saya talaga.
Oo, eh, ano yung mga ano, ah, pinakanakakatuwang pangyayari na naalala mo nung bata ka?
<chuckles> Actually marami pero sige isa isahin natin, ah. Yung kasi kami, ah, libangan namin bukod dun sa naglalaro doon sa com loob ng compound namin, do'n sa mga larong nabanggit ko libangan din namin 'yong lalabas kami tapos alam mo 'yon 'yong mamimitas kami ng mga prutas. Kasi nung araw, may mga puno, puno pa do'n sa lugar na kinalakihan ko, eh. So, nandiyan na 'yong may puno ng aratilis, santol, bayabas at meron pa nga yung langka. One time, yung langka nabagsakan yung pinsan ko sa likod sa may bandang batok, <chuckles> comedy talaga, buti na lang hindi naman ganun kataas. Although malaki yung langka, kasi laugh trip talaga dahil naba nahati sa gitna yung langka, eh, tapos nagtawanan kami. Hindi naman siya napano.
Ah, sige. Aha, 'yon lang. Ah, gano'n? Pero wala naman ng ano, masamang nangyari?
Wala naman, kaya nga ano yung medyo laugh trip kami dahil okey lang siya. <chuckles> Tapos bukod dun, paborito namin yung nagtatarzan kung tawagin namin yun, eh, yun yung mga alam yung mga nakausling, oo nakausling o palanta na dahon ng, o sanga ng puno ng buko.
Naglalambitin. Oo, 'yong makakapal ba 'yon?
Oo, puwede kang magtarzan pero kasi ang yung punong pinaglalaruan namin ng buko, ang katabi nun ano kanal tapos kalsada na, imaginin mo 'yon, 'di ba? Sa bahay may puno, puno ng, ah, buko nga tapos may nakalaylay na sanga tapos 'yong kanal tapos 'yong kalsada. So, gagawin namin no'n magtatarsan kami itutulak namin sarili namin paa paa papunta ng kalsada tapos babalik, 'di ba. Eh, ginawa namin, 3 kami ang nangyari nun sakto nung pabalik, napatid, nalaglag kami dun sa kanal, wala naman nangyaring masama. Pero ayun, ang basang-basa yung pinakadulo kasi kapit kapit kami nun, eh, yung yung isang kaibigan namin dahil basang-basa yung pwet niya sa tubig kanal although hindi pa naman ganun kadumi yung kanal nung araw, eh. So, yun isa na yun sa mga nakakatawang experience namin.
Oo, tapos babalik, oo nga ano. Ayon lang. <chuckles> Sabagay, ang galing naman. Oo, kasi 'yung pinaka ah, 'yung point talaga do'n is mag-enjoy, eh, 'di ba? Tapos ayan, kahit wala tayong iniisip, kahit, ah, anong mangyari, ah, basta magawa lang talaga natin 'yung mga masasayang ano bagay, 'no.
Oo, naman. Oo, masaya talaga. Mm, maganda 'yung kabataan ko, ka kahit mapagmamalaki ko naman.
Eh, 'yan. Pero sino 'yung, ah, pinakanakakaimpluwensya sa'yo no'ng bata ka bukod sa, ah, pinsan mo?
Um Siguro, do'n din 'yung mga kalaro ko na lang din tsaka 'yung pinsan ko rin talaga. Dahil siyempre, no'ng mga edad, ah, nasa Grade 4 ka, Grade 3, gano'n, ang mundo mo lang talaga, eh, kung sino 'yung kalaro mo, eh. So
Oo, 'yung mga kasama mo talaga araw-araw, 'no.
Mm. 'Di ako kasi tulad nung ibang ano, na merong mga mas matandang nakakalaro o naglalaro na kagaya 'yung nililibang ka, wala, eh, talagang kami nung pinsan kong 'yun, tsaka yung mga kalaro ko dahil marami kaming kalokohan din. <laughs>
Ayan. Kasangga talaga 'yung pinsan, 'no? Kaya nga. Pero may mga pagkain ba kayo na, ah, nagpapaalala sa'yo ng kabataan ka? Kumbaga, parang, ah, yun 'pag nakita mo yun, bigla mong maalala yung, ah, childhood mo?
Ah, yun sa pagkain, ah, yun nga yung mga pinipitas namin na, ah, mga aratilis. 'Yan nga, yung santol, tsaka yung bayabas, at 'yong langka. Tapos bukod dun siguro 'pag may pera kasi, ano, eh, bibihira kaming, ano, eh, yung may may perang ano, pambibili. Hindi kami nabibigyan noon, eh.
Sabagay, 'no, bata ka pa kasi, ano?
Ano, eh, ah, puwede yun, yung bibigyan kaming merienda ng aming magulang kung meron. Tapos 'pag meron naman, 'pag may pera, 'yon, 'pag yung nadadaan yung fish ball 'yan, paborito ko yun. Tsaka yung
Mga tuhog-tuhog.
yung dati, may nagle naglalako kasing ano, eh, ah, tawag dito, yung <tsk> ah, cotton candy, 'yon. Dati may may naglalako pa nun na Manong. Heh. Iikot-ikot 'yan, siyempre 'pag bata ka gusto mo yung matatamis, 'di ba, tsaka yun.
Patok sa mga bata 'yan.
Mm, makulay yun tapos habang ginagawa yun nilalagay sa stick na Ah, yari sa karton na pinaikot 'di ba? Nakakalibang tignan 'yon parang sapot, eh. So, 'yon talaga, 'tsaka yung ano pala sorbete, yung dirty ice cream. 'Yan, 'yan yung mga, talagang malapit sa bata 'yan, eh, talagang lalapit ka talaga pag narinig mo yung kalembang niyan, 'di ba?
Ah, yung classic talaga 'no? Oo nga, eh. Tapos, ah, ayon 'yong sa, ah, cotton candy kasi parang, ah, makikita mo 'pag ginagawa 'yon nakapalibot 'yong mga bata diyan kasi, ah, parang magdududa sila. Paano kaya nagagawa yon 'yong mga gano'n, 'di ba? Tapos ah, mm, tapos sa ano naman, oo sa sorbetes naman parang gusto na ri gusto na rin na makita kasi ang nilulusot ni kuya 'yong pinakaano do'n 'di ba kamay niya, na sobrang lalim no'n. Ah, kaya nga.
Hmm, o Aliw na aliw, eh, 'no? Parang matatanga ka talaga, eh. Oo. Ako pa, ito yung mabahagi ko lang yung sa sorbetes. No'ng maliit ako, 'di ba, yung naglalako niyan, may malaking dalawang gulong na parang gulong ng kalesa
Ay, sige. Tama.
ngayon, do'n ako tumutungtong, eh, yung sa pinakagitna no'n, dahil maliit pa ako no'n para makita ko lang, yung loob no'ng oo, tapos nakahawak ako, 'di ba, tapos sabay, aliw na aliw ka kada, salok o sandok ni manong. Ang galing kasi no'ng ano niya, eh, may tunog 'yon 'di ba? Yung scoop no'n. Parang nagkeklek klek klek, nakakaaliw eh. <chuckles> Ayun.
Yung pinakaloob 'no? Ang galing. Kada scoop, eh, 'no? Oo. Ayan, tama ka diyan. Pero, ah, ayan 'di ba usapang, ah, ice cream naman, eh, pa'no mo ipinagdiriwang yung mga, ah, espesyal na okasyon no'ng bata ka?
Ah, sige. Ah, alam mo nung dati kasi pagka, kami eh hin inabot ko kasi 'yung, panahon na medyo kulang pinansiyal ang magulang. So ang talagang ang nagtayo bilang, nag-aalaga sa'kin 'no yung, panganay kong kuya at yung hipag ko. Panahon na yun girlfriend pa lang niya yung hipag ko. So, kasi malaki agwat ng edad namin. So siya yu sila 'yung sa kanila ko na-experience 'yung ipapasyal ako, pakakainin sa fast food, sa kanila na kaya malapit din sa akin yung mga yun. Ah may may panahon na pinapasyal nila ako pag birthday ko kasi, sa buwan ng Nobyembre ang birthday ko eh. So noon merong sikat na lugar 'yung kung tawagin ay Philsite para siyang 'yong mga karnabal.
Ah ganon. Ah galing. Okey.
Kung di ako nagkakamali, nalimutan ko na kung Pasay banda yun na, yun nakakapasyal ako no'n tapos may laruan, may mga rides, dati. Ganun yun mga alala ko galing naman dun sa may 'yung mag-jowa nga na kuya ko.
Oo, gustong-gusto ng mga bata 'yan.
Oo, tas dun din ako nabibilhan ng laruan kahit papaano, kaya tsaka pinapasyal.
Oo, ayan usapang ah, laruan naman. Eh, may mga bagay ka ba o laruan na ah, alam mo 'yon, parang hindi mo talaga malilimutan mula no'ng pagkabata ka?
Hmm. Meron. Ah, 'yung mga action figure, pero gaya nga ng nabanggit ko, hindi naman kami, ah, mapera noon. Buti na lang din sa hipag kung 'yun, nabibilhan ako ng laruan. So talagang bilang na bilang ang laruan ko, no'n. Kaya 'yung mga tau-tauhan, ewan ko kung pamilyar ka yung sa cartoon character na Bravestar? Ano siya eh, sundalo na nasa ibang planeta, ang ang setup, tapos may kabayo siya. 'Yun naka na nabilhan ako ng gano'n, tapos 'yung sikat kasi noon 'yung Rambo, 'yung si Sylvester Stallone.
Ay, oo. Tama ka diyan.
Binilhan ako no'n, na gustong-gusto ko. 'Yun, 'yun sa Philsite, 'di ko rin makakalimutan 'yun. Kasi ano 'yun, eh, 'yung rocket ah, rocket launcher. Missile launcher, basta gano'n. May missile kang ano, ay, basuka pala, ano bang tawag do'n, basta ganon. Tapos sabay
Oo, 'yong mga malalaki talaga, 'no?
tumatalsik 'yung ano, yung bala na malaki, pero siyempre goma lang naman. Dahil no'ng nabilhan ako no'n, pagdating na ito lang, bahagi ko lang nakakatawang 'no, kuwento.
Ay, sige.
Oo. 'Yong dumating kami sa bahay nung hipag ko, pinagmalaki ko 'yon. Eh, 'yong tatay no'ng hipag ko, ngayon, eh, pora judge 'yon, eh. Tapos, ang libangan no'n nagpa-puzzle, 'yong malaking puzzle talaga siguro nasa
Ah, 'yong mga jigsaw puzzle.
Oo, mga 5,000 pieces 'yon, imaginin mo ang laki no'n, isang mal may malaking mesa 'yon, eh. Eh, 'di pinagmalaki ko tuwang-tuwa din sa akin 'yon dahil maliit ako, eh, binaril ko 'yong ano niya kung nasaan siya, tumama do'n sa ginagawa niya. <chuckles> Eh, 'di nagkalat, 'di ba? <chuckles> Eh, ayun, ay walang magawa dahil siyempre bata, so, hinayaan nila. <chuckles>
Ayun lang. Oo. Sabagay. Oo. Kasi minsan talaga, eh, 'yong pag, ano, ah, sobrang excited mo parang, ah, siyempre 'pag bata ka parang gusto mo lang din i-share 'yong ano, 'di ba, mga nakuha mo, laruan, pagkain, o kaya parang mga pinuntahan n'yo, 'di ba. Kung lalo na 'pag may kakilala kayo parang gusto mo lang din talagang, ah, sabihin o kaya ipagka ah, ipaalam din sa iba na napuntahan mo, natikman mo. Ayan, um, ito ha, maraming salamat sa masayang usapan, ah. Paalam.
Siyempre wala kang malay, eh. <chuckles> Mm. Pag Totoo. Mhm. Masaya ako sa ating usapan talaga. Hanggang sa muli.